Uhum. Eu eu não trabalho é que, assim, eh, eu e eu tenho 2 trabalhos, né. Então, 1 deles eu vou de segunda a sexta-feira tá, então, é um part time não, ele eu eu sa é, eu saio de casa umas 11:30 e 18:00 eu já estou de volta. Hã, e o 2º, ele é remoto, né, é uma plataforma que eu eu posso trabalhar aí, eh, 24 horas por dia, 7 dias da semana está sempre lá aberto. Então, eh, isso isso é bom porque, né, eu posso fazer o meu horário, né.
Mas como assim? Aham. O dia inteiro? É um part time. Uhum. Ok. Claro. É bom, ao mesmo tempo, aparece essa coisa da flexibilidade, tem que ter muita disciplina. Porque você disse que você sai de casa às 11:00
<chuckles> Sim. <laughs> Tem que ter. É, eu saio de casa às 11:30, às 18:00, 18:00 eu já estou em casa.
e volta? É, mas aí já são 7 horas. Você não conseguiria sair mais cedo?
É. É, porque tem Não, é porque é o horário que eu entro no outro, né. <chuckles> Não é o horário de entrar e sair. É <chuckles>
Ah, é o horário que você entra, não lá porque, lá tem esse horário. Não, não dá, eu só estava pensando outras coisas.
É, enfim, é o horário, assim, né. Então, infelizmente, não dá para fazer muito. Então, esse outro part time eu acabo fazendo de manhã, né, e depois que eu chego desse outro trabalho, em volta ali do dos 2, né. Mas aí fica tá f
Ah. Uhum. E faz quanto tempo do part time, umas 5 horas?
Depende, depende, tem dia que tem dia que eu faço, eh, 4 horas, tem dia que eu faço 5, vixe, tem dia que é 23:00 eu ainda estou terminando.
Uhum.

Eu moro em New Jersey, po próximo de Nova York.
Ok, eu ia te sugerir, sabe, de 15 em 15 dias que fosse, você não trabalhasse final de semana pra você fazer uns bate-volta
Uhum. Uhum, muito legal isso, hein.
em algum lugar. É, 15 em 15, não precisa ser todo final de semana, porque tipo assim, você trabalha 2 pra pagar
Hum.
os outros 2. Imaginando. É.
Aham, <laughs> que aí dá uma dá uma uma refrescada, exatamente.
Uma refrescada. Entendeu? Você pega um ônibus, assim, chega lá, não sei nem pra onde, chega lá <chuckles> falando de onde, não sei se você tem carro, não sei sabe, mas que fosse uma coisa
Aham, e v Aham.
eh, você tornasse isso como um hábito.
Hum.
De 15 em 15 dias eu tenho um destino pra fazer, um bate-volta.
Hum. Aham, exatamente.
Porque nos Estados Unidos tem muita coisa interessante.
Aham.
E muito lugar pra desligar, nem que fosse, assim, um hotel fazenda.
Uhum. Aham.
Sabe, agora no inverno.
Uhum.
Uma coisa diferente, assim, sabe.
Uhum, uhum.
Pra desligar, que se fosse verão eu falava pra praia, mas agora começa o frio aí, né.
Uhum. Aham, exa tá bem frio no caso, né. <laughs> Não, mas faz sentido, né, faz sentido, porque ó, eu eu fui passar uns dias
Bem frio, por isso que eu te falar Isso, porque senão você vai trabalhar pra quê, né? Pra curtir a vida.
É. Eu fui eu fui passar uns dias na minha amiga em Orlando, na Flórida, né. Nossa, foi tão gostoso, mas, assim, eh, você sabe que eu até levei meu computador, eu falei assim: "Ai" eh, porque ela ia estar trabalhando de home office também uns dias lá, falei: "Vou levar meu computador e aí eu se ela estiver trabalhando, eu também trabalho e tal", mas
Uhum. Pronto, mas só de sair também já deu uma

Segunda quinzena, tum, pega o final de semana
Sim, entendi.
Porque, você botando isso na cabeça é como eu te falei, já é um incentivo.
Uhum. Você é
Sabe, você trabalha sabendo: "Ai, daqui a 15 dias, eu vou passar 2 dias, assim, de papo para o ar".
Fora, né. "Vou pra praia, vou não sei aonde". É.
De papo para o ar. Isso. E e, assim, eh, pesquisa, né, Estados Unidos é muito interessante, Flórida mesmo é é lindo, Santo Augustinho é fantástica, a cidade mais antiga do Estados Unidos. Sim.
Ah. Ah, é? Legal.
Então lá, você tem o cabo Canaveral, você tem umas coisas interessantes, assim, pra fazer, né, ir nessas rotas aí. Ai, a a rota do Bagdá Café, olha, tem umas coisa bem bacanas pra desligar também, sabe. E de preferência sem o computador.
Uhum. Uhum. Uhum. Tri Sem o computador, né.
Porque aí não sabe, você vai pensar: "Poxa, 2 dias que eu não trabalhei, né". Aí vai pra time is money. Aí vai pra calculadora, né, ta-ta-ta.
Aham. Tá m <chuckles> Tem que ser o equilíbrio, né, trabalhar, trabalhar e gastar. <chuckles>
Tem que ah, sim. Exatamente. Porque senão você vai trabalhar, trabalhar, pra juntar só? Tudo bem fazer uma reserva, mas se você tem 2 trabalhos, um tem que ser né, um paga as suas conta, a casa, tudo, o carro
É. Exa É.